Oui écoute, heu, je viens te parler là parce que j'ai besoin de petits conseils, heu, le truc c'est que, heu, j'ai souvent, heu, des présentations, heu, très importantes. À faire, heu, au travail, et heu, je suis quelqu'un de super nerveuse et très stressée. Et heu, ce qui se passe, c'est que souvent, heu heu, bah, heu juste avant la présentation, heu, mais genre, heu, 5 minutes avant ben, heu, je sens que je commence à perdre mes moyens. Tu sais? Je sens que le stress, heu, monte et que, mmh et et vraiment ça me fait peur et heu, et du coup bah ça fait que j p en, heu, pendant la présentation. Ben je suis tellement stressée que je perds mes mots, heu, je balbutie un peu. Et c'est un point que je voudrais quand même améliorer pour, heu, voilà, être un peu plus, heu efficace dans mes présentations. Et en fait, j'ai aucune idée de, heu, ce que je pourrais faire pour, heu pour essayer de me calmer et de déstresser quoi.
Je comprends tout à fait, hein, ce que tu es en train de me dire et je suis vraiment désolé pour toi. Que que tu te retrouves dans de telles situations, ça doit vraiment pas être quelque chose facile à gérer pour toi
Mmh mh.
et heu, je te remercie également de de me faire confiance et de me parler de de ça. Parce que ça doit pas forcément non plus être facile, et heu et j'espère en tout cas qu'on va réussir à trouver, heu, en tout cas. Des axes d'amélioration qui te permettront toi de d'évoluer dans de bonnes conditions.
Mmh mh.
J'aimerais revenir sur un point que tu as dit. Ça arrive à peu près 5 minutes avant le le début de la présentation. Pendant ces 5 minutes-là, qu'est-ce qui se passe en fait? Quel genre de pensées te traverse la tête à ce moment-là?
Oui. Je me dis, heu, mais: «Oh là là, ils sont tellement nombreux, heu, ils vont tous me regarder, heu, ils v» j'ai j'ai l'impression qu'ils vont tous me juger. Heu, je me dis: «Ouh là, c'est bientôt mon tour, est-ce que je suis prête, heu». En fait, j'ai l'impression que, heu, dans ma tête, c'est vraiment un tourbillon. De pensées, heu heu heu, qui qui s'affole et que et je me dis: «Mince, heu, je v je vais pas y arriver, en fait» donc c'est vraiment des pensées négatives. Qui tournent en boucle, et et où je pense qu'à ça et je pense même plus à ma présentation en en en elle-même. Enfin je j'ai l'impression que que toute ma présentation ouais s'évapore dans dans mon esprit, quoi.
Mouais, bien sûr, j'entends bien ce que tu dis, hein. Heu, juste pour reformuler, c'est c'est vraiment le tu, heu à à ce moment-là, c'est heu parce que tu as dit: «il y a beaucoup de monde»
Mmh mh.
est-ce que c'est des sentiments qui t'arrivent quand il y a des réunions, heu, ou des présentations où il y a moins de monde? Est-ce que c'est la même chose?
Beh, mmh, ça dépend qui. Heu, par exemple, heu, c'est vrai que, si c'est, heu, mes managers ou vraiment des responsables de service. Même s'ils sont moins nombreux ou si j'ai affaire qu'à 1 seul d'entre eux, ben, heu, voilà, le fait que ce soit un supérieur hiérarchique, ça peut me stresser beaucoup aussi, heu, voilà. Après, j'ai pas de de mal à faire des présentations, heu, quand c'est avec mes collègues proches et qu'ils sont peu nombreux, mais oui, c'est vrai qu'il y a il y a cet effet de nombre et cet effet aussi, heu, de hiérarchie qui qui joue, oui.
Est-ce que, quand tu parles de hiérarchie, est-ce que c'est parce que tu as peur de ne pas correspondre à aux attentes de cette même hiérarchie? Ou est-ce que c'est plus un sentiment de te dire: «je vais tout gâcher?»
Mais c'est vrai que, heu, on a toujours peur hein, heu, je pense, heu, en général. De de pas répondre aux attentes, heu, oui de la hiérarchie et ou, heu ou de pas être assez performant. Ou de montrer, heu heu, des résultats sur des projets qui sont décevants. Même si parfois ils sont bons, on on a toujours, heu, un un doute en fait. Est-ce qu'on fait bien les choses? Heu, est-ce qu'on fait bien le travail? Heu, voilà on on a toujours un peu peur de décevoir, en fait.
Non bien sûr, bien sûr, je comprends tout à fait, hein et puis, heu, et puis surtout, bah, de faire des présentations ça peut être, heu, quelque chose qui propulse. Mais ça peut être aussi quelque chose qui, heu, au contraire, heu, bah ralenti. Ou ou oppresse énormément, hein ça doit vraiment pas être quelque chose de de compliqué. Enfin ça doit vraiment être pas être quelque chose de simple pour toi à gérer! Est-ce que, actuellement, heu comment tu fais actuellement quand tu sens vraiment qu'il y a ce pic émotionnel, heu? Qu'est-ce que tu te dis et depuis combien de temps ça dure ce genre de stress?
Mmh mh. Mmh mh. Ah bah c'est vrai que ce stress, heu, ça dure, heu pff depuis toujours, hein. Déjà, heu, pendant les études et tout, heu, quand il fallait faire des soutenances, ou des présentations en fin d'année, bon ça a toujours été quand même un stress. Heu, surtout voilà, quand c'est dans le cadre, heu heu, d'examens, heu, voilà, heu, ou de concours. Hem, mais, hem, ce que j'essaye de faire, pour, heu heu me calmer c'est on on m'a souvent dit «Oui mais, imagine, heu, les tous, heu, tout nus comme ça toi, heu, ça te détend et puis tu tu as l'impression qu'ils sont à ton niveau et tout». Donc ça c'est un peu le vieux conseil, heu, bateau qu'on qu'on dit à tout le monde, mais a du coup hem, a avec moi ça marche pas, quoi.
J'imagine bien, j'imagine bien et puis, heu, dans un moment de stress, heu, réussir à imaginer son patron tout nu, ça doit être quelque chose heu, enfin ça doit être un exercice assez, heu, assez difficile à réaliser. Est-ce que est-ce que, heu, les exercices de de respiration sur le moment présent, sont des choses qui te parlent? Ou est-ce que, pas du tout, au contraire, heu, voilà tu en as juste entendu parler sans jamais vraiment avoir de de retour concret?
Mmh mh. Hem, ah, bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, heu, c'est vrai que j'ai, heu, le souffle qui est un peu coupé, heu, quand quand je vais faire une présentation. Heu, donc c'est vrai que j'y avais jamais pensé, heu, mais hem, mais oui comme j'ai du mal à respirer, j'imagine que s'il y a des exercices de respiration, qui existent peut-être que ça pourrait m'aider, ouais.
Il est dit que le centre émotionnel du corps il est au niveau du ventre et heu, et heu, et c'est vrai que de contrôler ses émotions, c'est réussir à garder cette zone, assez détendue, et pour ça il existe vraiment des techniques de de de relaxation qui sont présentes dans différents, heu, «dans différents secteurs» entre guillemets. Ça peut être, de la ça peut être de la de la visualisation, ça peut être, heu, de la cohérence cardiaque ça peut être, heu, des espèces de méditations semi-conscientes
Mmh mh. D'accord.
ou au final, hem, vider son ventre, enfin vider ses poumons, totalement, en rentrant le ventre, heu, vraiment, heu, musculairement parlant. En faisant l'effort de rentrer le ventre et de re-remplir en sortant le ventre totalement. Un petit peu le concept de la respiration que que les bébés ils ont, à la naissance.
Mmh, d'accord.
Heu, est une chose qu'éventuellement je pourrais te te conseiller. Qu'est-ce que tu penses de ça dans un 1er temps?
Ah, oui, mmh mh. Ah, oui, donc il faut vraiment que je prenne de grandes inspirations et de grandes expirations, heu, très fortes, très poussées alors? Mmh mh, d'accord.
Il existe différentes, heu, il e il existe différentes versions, hein, comme, heu, inspirer pendant 4 secondes, bloquer 2 secondes, expirer 4 secondes, et cetera. Il en existe avec des phases un peu plus longues et, heu, il existe avec des phases de de de contrôle entre guillemets où tu inspires, tu bloques, tu continues d'inspirer juste après.
D'accord, oui, oui.
Et, heu, pour ça, ben, pour le coup, je te conseillerais, heu, vraiment d'essayer de trouver la formule qui te convient le mieux parce que
Mmh mh.
i il n'existe pas de formule miracle qui marche sur tout le monde.
Mmh mh.
Tu vois? Et, donc ça ce serait déjà le le 1er conseil que je te donnerai. Le 2e conseil que j'aimerais aborder ce serait au niveau de la préparation de cette, heu de cette, heu bah, de cette, heu, conférence entre guillemets. Comment ça se passe à ce moment-là? Comment tu prépares ce genre de de de bah, de conférence?
Mmh, d'accord. N ouais. Ah ben tu sais c'est des présentations, heu, PowerPoint et puis, heu, ce que j'aime bien faire, c'est aussi préparer, heu heu, beaucoup de petits échantillons. Heu, parce qu'en fait, heu heu, je distribue les échantillons au début de la présentation comme ça les personnes sont un petit peu occupées heu, et j'ai l'impression qu'elles me regardent moins, heu, donc, heu, ça me rassure. Du coup d'être un peu moins observée, et heu, et du coup ça marque un peu plus les esprits, voilà. D'avoir des des petites choses, heu, très concrètes à à toucher, à visualiser, et heu et ma présentation. Vraiment je la prépare, heu, bah, longtemps en avance, heu, pour avoir vraiment, heu, des choses détaillées. Très chiffrées, heu, et des données assez factuelles, heu, pour que ça marque les esprits aussi, ouais.
Dans ce que tu dis pour, heu pour reformuler encore une fois hein. C'est, heu ça doit vraiment être, heu, quelque chose de très difficile pour toi. Parce que tu fais beaucoup allusion à l'observation des autres sur toi. Alors que, heu, quelque part le concept d'une présentation c'est un petit peu ça, regarder l'animateur ou l'animatrice. Parce qu'elle a des choses à dire, un message à faire passer. Et heu, donc toi tu dirais qu'aujourd'hui ce qui ce qui est un petit peu ta problématique. Ce serait, heu, plus en fait la gestion du regard des autres que la présentation du produit en elle-même?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh n oui, c'est vrai que, j'aime pas, heu, oui quand tous les regards sont sur moi, heu. Ça ça me gêne, ça ça m'impressionne et ça m'intimide un petit peu, quoi.
Bien sûr, bien sûr non je comprends tout à fait, hein. Dans ces cas-là, j'aimerais te proposer, heu, une option à envisager. Peut-être, heu, qui qui serait, heu, prendre des cours d'éloquence. Parce que c'est vraiment le concept, le des gens très compétents, se malheureusement, quelquefois se ben passe à côté d'un évènement. Parce qu'en fait, s heu, ils ont du mal à prendre la parole en public et heu et à être confortable dans ce rôle là
Mmh mh. Mmh mh, n oui.
et heu, et peut-être que ce serait un axe de de progression pour toi où heu, tu pourrais te rendre directement, heu, comme par exemple, heu, ce genre de cours se donne généralement dans des théâtres
Mmh d'accord.
parce que dans un théâtre, c'est une ambiance fermée, le son résonne donc tu t'entends et heu, que c'est, heu, également aussi, heu, quelque chose d'immense. Mais ça peut également être fait en ligne, heu, comme dans des salles Zoom où, heu, énormément de personnes sont à l'intérieur et te regardent. Heu, qu'est-ce que tu penses de ça?
Et oui, parce que c'est vrai que, mmh heu, c'est dommage parce que je suis assez experte, heu, dans mon domaine, donc j'ai beaucoup d'informations, heu, très intéressantes à faire passer. Mais, en fait, j'ai j'ai presque, heu, pas envie de les faire passer tellement je veux pas prendre la parole, heu, voilà, devant tout le monde. Et c'est vrai que c'est dommage donc hem. En effet, si je pouvais ouais, heu, acquérir des compétences qui vont un petit peu dans ce sens. Pour, heu, bah savoir un peu mieux m'exprimer, heu, de manière sereine. Heu, oui ça pourrait être intéressant, heu heu, de voir ça, oui. Mmh. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Mmh.
Peut-être que ce qu'il te faudrait, heu, ce serait, heu, voilà une bonne séance de sport. Histoire de de de supprimer le le stress, heu, qu'il y aurait, heu, avant cette présentation, comme, heu, la veille, par exemple. Et tout simplement ben, prendre seulement l'habitude de s'exprimer en public afin ben, de pouvoir vraiment valoriser tes compétences. Comme tu l'as dit, heu, ton niveau d'expertise est est très élevé. Donc, heu, moi je me fais vraiment pas de souci pour toi et je suis sûr que ça va réussir à se régler avec le temps.
Mmh mh. Merci pour tes conseils.